あの、今、ちょっと悩んでることがあって、お話聞いていただきたいんですけれども。あの、今、住んでるお家がもう、5年ぐらい経つんですね。で、今、賃貸で夫と犬と暮らしてるんですけれども。ちょっと、そろそろ引っ越そっかなっていうのを、ここ1年ぐらい考えていて。ただ、結構、今のところも気に入ってるんですよね。で、ただ、やっぱり、こう、ま、物も増えてきたっていう点もあったりだとか、家をもうちょっと大きいのが大きいところに住みたいな、とかっていうのもあって。こうね、今のところから離れるのは、ちょっと悲しいんですけれども。ま、色々ね、あの、こう、家の中をリセットして、こう、新しい、あの、お家でね、生活してもいいんじゃないのかなっていうのを、ちょっと今考えてるんですよね。
あ、どうぞどうぞ。 うーん。 まい、やい。 うーん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。なんか、色々聞いてて、思ったことがあるんですけど。その、リセットしたいのは、その、なんですかね、その、家が、何ですか、長い間住んできて、手狭んなってきたから、ちょっと新しい場所に行って、そうですね、新しくなんか、いろいろ家具を増やしたりみたいな、ものを増やしたりみたいな、そういうことなんですか？
うん。 はい。 ふんふん。 そうですね。結構、家の中自体を、リセットしたいなって考えていて。それこそ、ま、物も、私、今、海外に住んでるんですけど、この家に住んだのがもう、この国に引っ越してきてもう、半年後ぐらいからずっと住んでるんですよ。はい。っていうので、ま、何もない状態だったんですね、私がここに引っ越してきた時は。ただ、やっぱりね、こう5年も住んでくると、ま、物も増えてったりとか、ここ不便だなっていうところが、だんだん、こう、見えてきたりとかして。うーん、ちょっと、うーん、不便だな、あとは、やっぱ、ちっちゃいなって、思ってきたんですよね。なんかこう、やっぱ、物も増えていったので。はい。
なるほど。 はい。 ああ、はい、あ。 うん。 ま、確かに。 確かに。なんか、長く住んでるとそうですね、いろいろなんか、不満の持つところも、なんか、だんだん明確になってきて、ここが嫌だなとか、そういうのも、なんかここは、違うとこに住んだら、こういうとこは、ない、こういうとこは違うとこにしよう、みたいな。そういうのも結構、固まってきますね。考えも。
そうなんですよ。 うーん。 そうなんですよ。あとはやっぱり、もう、この地域とかにも、結構慣れてきてしまってるので、ま、ちょっとこう、移動して新しいところに住んだら、結構、こう、気分も一転して、ね、なんかこう、新しい生活、なんか、生活習慣とかもそうですけれども、もうなんか、ええ、今ちょっと、だらしないところもあったりするので。なんか、そういうのも含めて、こう、新しい気持ちで、なんかまた、生活を始められるっていう、そういうリセットもできるかなっていうのも、ま、引っ越しの中の理由として、一つに入れているんですよね。
うーん。 ああ。 うーん。 というのはなんか、リセットっていうのはやっぱり、気分的な意味でも、その、生活のリセットっていうことも含めたっていうことなんですよね。
そうですね。 そうですね、はい。ね。ただ、やっぱりすごくきので、あの、地域はすごくいいところなんですよ、場所的に。はい。うーん。ねすし、まあ、家もね、すごい結構長く住んだので、すごく愛着もあるので、ね、なんかちょっと、離れるってなると、ちょっと悲しい気持ちもあるんですけれどもね。
ま、でもやっぱり ああ、もうそれは、すごいいいことですよね。 うん。 ちょっとお話聞いてると、やっぱ今の家もかなり自分き気に入れられてるようで、しかもなんか、そこまで不満があるといっても、なんか、やっぱりリフレッシュだとか、そういう感じで まあ、そんなに、そうですね、やっぱり新しい場所に住むってリスクもあるじゃないですか。なんかあんまりいい環境じゃなかっただとか、そんなに安全な場所じゃなかったとか、そういうのってやっぱり調べてもなんか、住んでみないとわからないみたいなとこも結局あるじゃないですか。とかそういう心配とかはないんですか？
うん、そうなんですよ。 うん。 うーん、はい。 いや、それもあって、それこそ私が住んでる地域はすごく治安も良くて、それこそ私結構夜遅くに犬の散歩とか行くんですけど、1人で。でもそれでもほんとに問題ないぐらいすごくこう安全な地域でもあるんですね。なので、だからこそ、こうちょっと、うあの、よし引っ越そうって100%の気持ちで行けてないというか。うん、どうしようかな？ってなる理由はそこが結構多くて大きくて、例えばこう他の地域に引っ越すってなった場合だと、それこそちょっと治安の問題だったりとか、あとは利便性とかも含めて、公共交通機関だったり、スーパー近くにあるかとかね、なんかそういうところもやっぱ一から見ていかなきゃいけなかったりとか、土地勘がね、またなかったりとかってするのは、ちょっといろいろめんどくさいなって思う部分もあるんですよね。ただ、やっぱ今のお家やっぱちょっとちっちゃいくて、それこそ私自宅で働いているんですけど、夫もえっと週に1回しか会社に行かなくて、週よっかかんはリモートなんですよ、そう。
はい。 ああ、はいはい。 うん。 うん、確かに。 そうですよね。 うん。 はあ、や難しいですよね。 ああ、なるほど。 なるほど、確かにそれだと2人とも家にいる時間がすごく長いと、確かに狭い家だとなんか気分的にもあれですよね、窮屈な感じはしますね。
そうなんですよ、そうなんですよ。それこそ私は、あの、寝室のデスクを使って仕事をしているんすよ。で、夫はリビングのダイニングテーブルで仕事をしてるんですね。
ああ。 ああ、なんか場所もなんかあんまりちょっと足りてないなみたいな仕事をする。
そうなんですよ、そうなんす。だからそれこそ、こう、夫が電話会議とかしてる間に私が食事を作りたくてもできなかったりだとか、やっぱね音が聞こえちゃったりするからとか、そうってなると、ちょっと面倒くさいことが増えてるので、できればもう一部屋あるお家に引っ越せれば、も仕事部屋とまリビングっていうので分けられるようになるからいいかなって私は思うんですよね。
なるほど、確かに不便ですね。 うーん、ん、ん。 確かにそうですね。やっぱりなんかお話聞いてると、そのひやっぱりその家が狭いっていうのがすごいなんか、日々の生活だとか、仕事とかにも結構なんですか、支障をきたしているっていうのは、けま、かなりそういう部分があるっていうのが
うん。 うん。 そうなんですよ。
ように聞こえたので、ま、確かに、あ、引っ越してはい。
そうなんです。それこそ引っ越しここの家に引っ越してきた時には、夫は在宅勤務ではなかったので、正直その当時はほんとに十分っていう感じだったんですけど、やっぱね生活が変わるとね、うん、っていうのでちょっとね。
ああ、そう、変わっちゃったんですね。 ま、確かに、そ想定はそういうのできないですもんね。ま、確かに仕方ないところも
そうなんですよ。だからそろそろかななんてね思うんですけどね。ただやっぱり、こう、今の地域、この気に入ってる地域でもう一部屋足した、おお家ってなると、すごく家賃が上がっちゃうので
うん。 あ、はいはい。 なるほど、やっぱ経済的なコストも考えると、その地域を出ざるを得ないということなんですね。
はい。 そうですね。はい。そうなんですよ。
そう そのなんか、今やっぱり地域を出ざるを得ないと話してたと思うんですけど、その、出ていくならここがいいなみたいな地域の候補とかとかって、も具体的になんか何個か挙げてるとかはあるんですか？
はい。 うん。 そうですね、いくつか、こう、候補、こっちの方だったら、例えば夫の会社にい行きやすい。夫は夫の会社に行きやすい場所とかだったりとかすると、あの、ま、便利かなっていう感じ。例えばこう1本でね、直通で行けるとかっていうそのラインが通ってるところとかだと、やっぱ、便利かな。私は正直在宅なので、ま、どこでも正直働けてしまうので、別にこだわりはないんですけど。ま、夫が、やっぱり、通うってなるので、うん、そっち方面かなっていう感じではあります。ただ、その、やっぱり、通ったことはあるけど、そこにあまり行ったことはないので
うんうん。 うーん。 うん、確かに、便利ですね。 うん。 ああ、そうです、そこまでは。
治安の問題とかっていうのは、ちょっと、あんまり、よくわからないっていう感じですね。うん。
うーん。うん、では、その、新しい場所に、なんか、求めることとか、なんか、これだけは外せないみたいな、なんか、なんですかね、先ほどおっしゃったなんか、ま、家の散歩を夜にできるだとか、夫の会社に近いだとか、なんか、そういうところとかって、何個かあったりするんですか？
うんうん。 はいはい。 うん。 そうですね。やっぱり、治安が最優先？になりますかね。やっぱり、日本とは違ってね、やっぱり、こう、危ないところは危なく危ないので。うん、やっぱり、こう、治安は最優先であって、ま、あとはスーパーとかが近くにあったらいいかなっていう感じです。あとは、あの、路面電車が走っている街なんですけど、あのバスと路面電車が大きな、この、公共交通機関なんですよ。街中を出かける
うん、大事ですよね。 うん。 ああ、へえ、はい。 ああ、はい、なるほど。
なんですけど、バスはね、結構、やっぱり、こう、道を走るので、あの、遅延しがちなんですけど、トラムは、やっぱり、独自の道があるので遅れないんですよ。なので、トラムが走ってるところがいいなっていうのは思ってますね、路面電車が、はい。
そう、あてにならない、あ、そうですよね。 まあ、でも確かに全部重要で、なんか、すごい生活の中で、なんか、すごい、利便性も重要ですし、そう当然治安も、やっぱり、海外で暮らす上だったら絶対に気にせずには、まあ、いられない要素だと思うので、すごい、なんか、重要な要素だと思います、全部。
うん。 そうですね。なのでね、これでこう、家の中を、こうね、引っ越すことでリセットして生活しやすくなんま、それこそ仕事もそうですけど、しやすくなったら、もうちょっと、こうね、せ生活するのも楽しくなるのかななんて思うんですけどね。うん。うん。
うん。 そうですね、ま、先ほどなんか街とかにもなんかちょっと慣れてきちゃったっていうのも聞いていたので、やっぱり新しい街を、なんか、そんだけ理由があるのだったら、ま、なんか探してみて、具体的にいろいろ計算とかをしてみて、ま、どれぐらいお金かかるんだろうとか、なんか、本当に治安とかもちゃんと調べて、あ、この地域のこのエリアはあまり良くないだとか、そういうのもなんか具体的に調べても全然、もう今いいんじゃないかなとは思いました。
うーん。 うん。 うん。 そうですね。 うん。 うーん、そうですよね。こうね、ちょっとね、あの、心配はありますけどね。こう、ずっと、ここにいたので、いきなりここから出るんだっていう心配とあと、なんか、ちょっとさみしさ、ご近所さんとかのね、会えなくなっちゃうさみしさとかはありますけど、うん、それこそね、お家の中とかあの私が住んでる国は基本的に家具付きでアパートを貸す文化があってですね。あの、そうなんですよ。だからお家を引っ越すともう家具もガラッと変わるんですよね。なので、それとかも含めて結構リセットね、できますよね、お家の中がガラッとこう変わね、雰囲気が変わるので。
そうですね。 ああ、確かにそれはさみしいです。 ああ、なるほど。じゃあ それはすごいなんか、気分変わりますよね。
そうなんですよ。ちょっとこの、5年経ってマンネリ化してしまったこの日常生活をちょっとね、こう、にね、またね、こう花が出るかななんてね、思うので。ちょっとね、やっぱり、その、先ほどね、お話ししてくださった治安の問題っていうのはね、やっぱり、こう、行ってみないとわからないので、ちょっとね、そっちの地域の方にお散歩でちょっと行ってみようかなと思います。うん。
うんうん。 ああ、確かに足を実際に運んでみるってのはすごく、なんか、治安の悪い地域を、ま、肌で感じたりすることがやっぱりできると思うので、そういう場所は、でもすごい
うん、そうですよね。だからね、ちょっ
まあ、人を、ま、見たりとか、そういう面でも重要だとは思います。
うん、ちょっとね、実際にね、こう、行ってみてどんなもんなのかっていうのを見て、ちょっと、決めてみようかななんて思いますね。うーん。あとは、ま、家賃とかもね、色々こう吟味して、い最近はアプリで見れるのでね、色々見て、ちょっとね、あの内見も行ってみたいと思います。
うーん、やっぱりなん そうですね、やっぱり、実際に足を運んでみたり調べてみたりするのはすごく大事だと思うので、時間をかけてやっぱりたくさん調べて、決断してみるのがいいと思います。
うん。 はい、本日はお話聞いていただきありがとうございました。
あ、いえいえ、ありがとうございます。